Evet, çok haklısın aslında. Emm, kendim yapsam hem, eee, kalori saymam daha kolay olabilir hem de diyetime, eee, sadık kalabilirim. Eee, burada şöyle bir, eee, sıkıntı oluyor benim açımdan. Eee, sağlıklı tatlı deyince aslında, <sniffs> eee, yani burada kalori oranı mı, yani, kalorinin yüksek olması ya da düşük olmasını mı, eee, baz almam gerekiyor yoksa içerisindeki rafine şekeri mi baz almam gerekiyor? Sonuçta bazen, eee, rafine şeker kullanmasak da atıyorum bir peynir koyuyorlar tatlının içerisine ve o peynir, eee, ziyadesiyle yağlı ve kalorili bir peynir olabiliyor ama tabii senin de dediğin gibi o h dışarıdaki hamurlu, eee, şeylerden her hâlükarda, eee, daha iyi olacaktır diye tahmin edip ediyorum.
Evet. Evet. Tabii, eee, sonuçta kendi yaptığın için dediğin gibi, eee, kalori takibini daha rahat yapabilirsin ve en azından, e, ne yediğini bilirsin. Eee, yani, e, diyet konusunda, e, kendine biraz daha esnek davran. Eee, çok fazla kendini sıkarsan, eee, bu diyet işinden çok çabuk sıkılabilirsin ve aslında sürdürülebilirlik olarak çok fazla ileriye gidemeyebilirsin. Eee, o yüzden kendini biraz daha esnek bırak. Kendine, eee, ödül günleri ya da ödül öğünleri, eee, bahşet. En azından mesela 5 gün, 6 gün, eee, tut kendini, eee, şekerli bir, eee, tatlı yeme. Belki kendi yani, haftada birkaç gün, eee, kendi, eee, ekstra olarak yaptığın, evde yaptığın proteinli bir tatlıyı tüketebilirsin ama mesela haftada 1 günde gerçekten o şekerli, şerbetli, belki dışarıdan alınmış tahtaya eee, tatlıya biraz daha şans verebilirsin.
I hı. Evet. Hı hı. Evet.

Hımm, eee, peki, bu, ımm, öğün ö öğünlerin az olduğu için mesela kahvaltı daha ufak, daha bir yulaf lapasıyla geçirdiğini söyledin. Eee, ondan sonra, eee, öğle yemeğini belki atlıyorsun, eee, veya akşam, eee, yemeğini daha dolu dolu yiyorsun, eee, bundan ötürü, eee, sence, eee, şekere daha, eee, yakınlaşıyor musun, yoksa daha dolu dolu yediğin günlerde de öğünleri daha iyi geçirdiğin zamanlarda da, eee, eee, tatlı yemeye teşvik oluyor musun bir anda?
Evet. Hı. Eee, aslında, eee, öğün atlamam evet, tatlı yememe sebebiyet verebiliyor ya da veriyor olabilir. Eee, bu şekilde söyleyebilirim. Çünkü bazen bunu ben bilinçli de yapıyorum; eee, aslında çok güzel bir noktaya parmak bastın, bunu sanırım açıklamam gerekecek. Eee, mesela evde bir tatlı var, işte misafir gelmiştir, ben yapmışımdır ya da biri getirmiştir. Yoksa çok satın almıyoruz bu arada, kaçınıyoruz. Emm, onu yemek istediğim zaman hem akşam yemeği ya da hem o öğünüm her neyse hem de tatlı bana çok fazla geliyor gözüme. Dolayısıyla yemeği bilerek az yiyorum ki tatlı yiyebileyim, eee, diye böyle de bir, eee, yansıtması oluyor bana evde tatlı olmasının tabii. Onun dışında belki atladığım için de ekstradan canım çekiyor olabilir tabii.
He he. Tamam. Hımm. E, tabii, eee, ş şöyle aslında, eee, yemeğini azaltıp tatlıya yer açman, eee, çok fazla vücudun için iyi değil, çünkü vücudunun, i vücudun için gereken protein, karbonhidrat, yağı, eee, alman gerekiyor ki o, eee, şey, ımm, yani onları aldıktan sonra aslında, eee, şekere, eee, çok da bir yer kalmaması gerekiyor. Eee, sen fakat sen aslında şu anda vücudunu birazcık kandırıyorsun. Eee, bu pek, eee, aslında sağlıklı olmayan bir şekilde yapıyorsun. Ya, şöyle bir şey önerebilirim: Eee, tatlını, eee, daha sağlıklı ve proteinli tatlılardan oluşturabilirsen, belki evde kendin yaparsan, eee, bir protein tozu kullanarak en azından, eee, yaptığın şeyin kalorisini daha iyi hâkim olursun. Dışarıda belki alacağın daha hamurlu, daha şerbetli tatlılardan ziyade evde kendi yaptığın daha proteinli, daha az şekerli tatlıları tüketirsen en azından, eee, belki, eee, yemekten kıstığın proteini, eee, tatlıdan alabilirsin. Eee, burada en azından, eee, kendi günlük yemen gereken şeyleri, proteini, karbonhidratı doldurup daha, eee, diyetine de sadık kalabilirsin.
Hı hı. Haklısın. Haklısın evet. Hımm. Nedir? Hı hı. Evet.